Eee, çok iyi anlıyorum. Yani, eee, böyle bir durum özellikle genelde zaten, hani, eee, birlikte yaşamaya başlayan insanlar evlense de evlenmese de bir monotonlukla, hatta yani yaşamasa da o ilişki çok uzun süreliyse hani 6 sene, 7 sene gibi, eee, yani 2-3 sene sonrasında bir genel bir alışkanlık ve monotonluğa, emm, d dönüşüyor ve hani bu riskli bir durum. İlk, eee, testi, ilk büyük testi olabiliyor aslında ilişkilerin. Eee, bu çok doğal ve çok yaygın. Öncelikle onu söylemek isterim. Hani seni Yani başka bir ilişkide de muhtemelen benzer bir şeyi yaşayabilirsin kişiden veya durumlardan bağımsız. Eee, e şey, kaç yıl uzaktan ilişki oldu ve, eee, partnerin, eee, mesela ne ne kadardır beraber yaşıyorsunuz? 3 yıllık ilişkiniz ama hani ne kadarı yarım yarım oldu ve partnerin, eee, mesela zor dedin, farklı bir yerden, memleketten biri mi nedi neydi bu engel olan şey? Sadece ayrı ülkelerden olmanız mıydı?
Evet. Doğru. Tama Hı. Evet, 2 Hı hı. Aynen.